हाँ जी, हाँ जी।
तो तो वो यही हुआ कि भाई पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या किया जाए? तो कुछ वो अ, कोई ऐप थी, आजकल तो फ़ोन में भी ऐप हो गई ना कि जिससे आप निकाल लेते हो लोन। तो मैंने उससे थोड़ा-सा करीब, करीब 20,000 या 25,000 रुपए पहली बार लिए थे, उसके बाद से जो मुझे लत लगी थी मतलब पैसे लेने की, वो बहुत खराब थी मेरे लिए। और फ़िर मेरे पास उतनी अर्निंग भी नहीं होती थी और मैं बस करते-करते करते-करते वो क़र्ज़ बढ़ता चला गया। तो और फ़िर जब हाँ, हाँ। हाँ, वही हुआ था एक्ज़ेक्टली। <chuckles>
हुँ, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ फ़ोनपे, पेटीएम सब कुछ हो जा रहा है। जी। अच्छा, अच्छा, जी। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। जी। क़र्ज़ के चक्रव्यूह में फँस गए हैं आप। हुँ, जी, जी समझ रहा हूँ। जी, हाँ मतलब आपका क़र्ज़ तो काफ़ी छोटा था मेरे क़र्ज़ के सामने, जो मेरे घर का क़र्ज़ है मतलब अ, मेरे घर का, अगर कुल क़र्ज़ को टोटल करा जाए। तो वो निकल के आता है कहीं न कहीं 30 लाख रुपए।
हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ।